Da ist man dann eher so also, wenn's wenn ih also, wenn's einen was stört, dann sagt man's dann nicht direkt, ja, weil man dann denkt: „Ach ja, ne, das lohnt sich jetzt nicht, da irgendwie äh, Streit anzufangen oder dass es zum Streit dann ausartet“, ne? Dann hält man lieber 'n Mund oder so und denkt dann so: „Ah ja, lass machen oder so.“ Ja.
Ja. Zu einem bestimmten Punkt, gell? Ähm, aber ja, doch, kleine Dinge, weißt du, da muss man nicht sofort, ähm weißt du wie in New York, da war ich mal und da also
Ja, okay. Mhm.
äh, da da war so 'n Busfahrer und 'n und 'n einer, der mitgefahren ist und der wollte der Kerl wollte nicht aussteigen, und der Busfahrer holt 'n baseball bat raus und, äh, bedroht ihn damit, ihn über den Kopf zu schlagen. Also, so was würdest du ja, so was würdest du in Kalifornien nicht finden, weißt du?
Wow. Okay. Ah, echt? Wow. Ja, okay. Mhm. Also, das da sieht man aber, dass der Busfahrer anscheinend auch schon viel erlebt hat, oder? <chuckles> Meinst du nicht? Ja. Ja, ja, ja, auf jeden Fall, okay. Also, ja gut, bei dir ist also, da wo du wohnst, ist es dann eher so
Ähm. Viel aggressiver. Ja. Das ja, doch, doch. Doch, doch.
äh, da versucht man dann mit Freundlichkeit denjenigen rauszubringen oder was ausm Bus. Ja. Mhm.
Genau, oder oder mehr gelassen sein, weißt du? Ähm, die Sonne scheint hier immer und das ist also, das ja, das relaxed and don't worry about it sozusagen und, ähm aber wie gesagt, nur zu einem Punkt. Und wenn der Punkt überschritten wird, äh, dann geht's dann geht's los, das kann ich dir sagen.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Mhm.